Ja, ja, das weiß ich jetzt nicht, ob man das so pauschal sagen kann. Also, wenn ich mit Klientinnen arbeite, dann ist es extrem beflügelnd, also, wo ich das Gefühl habe: So wow, denen geht es wirklich dann besser. Ich kann denen richtig was mitgeben. Aber der Weg zu diesen Klientinnen, der ist halt so mühsam. Das ist immer so viel Aufwand, gerade auch über Social Media, was mich extrem nervt, weil ich dann immer das Gefühl habe, ich gebe da so viel Zeit rein, die mir eigentlich dann wieder bei meiner Familie fehlt, E-Mails und so diese Kundenakquise eigentlich. Das ist so das, was ich extrem anstrengend finde. Ja, genau.
Ja. Okay. Also, die Vorbereitung, ne? Diese Vorbereitung. Okay, okay. Ähm, wie viel Zeit jetzt quantitativ, ähm, verbringst du mit dieser mit mit dieser Arbeit? Ist es etwas, was jeden Tag sehr dominant ist oder ist es eher 'ne Ergänzung?
Mhm. Ja, ist's Mhm, ja doch, schon so z <clears throat> also, kommt drauf an. Also, ich würde sagen, Social Media ist wirklich Teil so des Marketings und das nimmt schon so 1 1/2 Stunden pro Tag mindestens ein. <clears throat> Und dann gibt es natürlich noch so ja genau, so E-Mails schreiben und dann ist es auch so, dass ich ja auch Kurse erstelle, ähm, Programme erstelle. Wenn ich und, ähm, wenn ich mit Leuten gearbeitet habe, dann natürlich auch Rechnungen schreiben. Dann schreibe ich auch noch mal so 'ne zusammenfassende E-Mail et cetera. Und, ähm, ja also, zwischen 1 1/2 und 3, 3 1/2 Stunden pro Tag, je nachdem, so was um den Dreh, ne?
Okay. Allein die Akquisetätigkeit? Okay. Ja, ja, ja. Boah, das ist aber ganz schön viel, ne?